Ähm, also ich denke, m m man kann auf jeden Fall selber was machen. Kom grade wenn ich jetzt so denke: „Wenn ich jetzt einsam wäre, ich würde halt im wirklich genau einfach noch mal zu meiner Oma fahren oder zu meinem Opa und die einfach besuchen", ne? Weil weil wenn 2 Leute alleine sind und die dann zusammenkommen, dann s ist ja keiner mehr alleine so von den beiden, und dann ist das natürlich schön, ne? Ja. <giggles>
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, „Zusammen ist man weniger alleine” oder so, gibt's da nicht so 'n Film?
Genau. Irgend ja, genau, irgend 'n Sprichwort oder so was, habe ich grad auch versucht zu finden aber hab ich nicht gefunden.
Ja. Ja, ja aber guter Punkt. Würdest du auch sagen, dass es vielleicht, äh, zum Beispiel jetzt so in Deutschland eher so in der Kultur liegt, dass die Leute dann doch auch mal ganz gern so 'n, äh, Spaziergang allein machen oder im Café allein sind? Also, denkst du, dass sie dann auch dass es eigentlich so traurig ist oder dass es eigentlich auch ganz cool ist, dass die mal so alleine unterwegs gehen?
Mhm. Na, ich finde garantiert, man kann auch Sachen alleine machen und dabei glücklich sein. Also viele viele haben ja immer Mitleid mit irgendwelchen Menschen, die dann vielleicht alleine im Restaurant sitzen oder so, aber vielleicht wollen die Leute auch einfach mal 'n bisschen Abstand für sich f alleine sein. Also, ich finde da jetzt nichts Verkehrtes dran, allein auch mal zu sein.
Mhm. Ja. Ja. Mhm, ja eigentlich auch eigentlich auch richtig k kann schon sein, dass man dann eher die erste Assoziation mit jemandem, der allein ist, dass man so denkt: „Oh, <chuckles> die Person ist alleine”, aber vielleicht ist sie eigentlich gerade ganz, äh, happy, oder? Ja.
Mhm. Ja, ja. Zufrieden eigentlich, genau, ja, ja. Und ich glaube, das sehen die Leute dann immer nicht und denken dann immer so vorschnell, ohne eigentlich die Geschichte so richtig von der von der Person zu kennen.
Ja. Ja, so wie man vielleicht so ist, ne? Hast du denn das auch, dass du dich irgendwie öfter mal allein fühlst oder dass du auch mal ganz gern allein bist, oder hast du da schon so deine Strategien?
Ja. Genau.

Ähm, ich ja ich fühle mich echt selten allein, muss ich muss ich sagen. Also, ich, hm, arbeite viel, und ich habe eigentlich immer was zu tun. Ich glaube, ich habe gar nicht so den Kopf dafür, so mich alleine zu fühlen. Aber, ähm, wenn ich mich mal alleine fühle, dann rufe ich ja, rufe ich einfach 'n paar Leute an. Also, u und ich treffe mich auch regelmäßig mit Freunden. Also, ich glaube, ich hätte da auch gar kein Problem richtig mehr.
Hm. Mhm. Okay, das heißt vielleicht auch so 'ne Grundvoraussetzung, dass man sich nicht allein fühlt, ist so 'ne Flexibilität bei Leuten im Umfeld, also dass die halt auch mal spontan ans Telefon gehen oder mal spontan sich treffen oder so? So geht's
Mhm. Ja. Ja, genau. Wir haben auch wir haben auch so Freundesrituale und so Sachen, die wir echt regelmäßig machen. Und ich glaube gerade ja, w wir gehen immer wir gehen immer zusammen in die Sauna zum Beispiel. Ja.
Ja? Oh, wie cool gerade im Winter und so, das ist ja mega eigentlich. Wie oft macht ihr das so dann?
Äh, ist richtig lustig, ja. Äh, d ja, wir versuchen es immer so 2 Mal in der Woche zu machen. Ich habe so 'ne Sauna im Garten und dann kommen immer kommen hier immer 3 Jungs hin, und dann gehen wir in die Sauna, unterhalten wir uns 'n bisschen. Ist ganz lustig immer.
Oh. Ach so. Ah, das klingt ja mal eigentlich mega schön. Solche Rituale könnten doch bestimmt den Leuten helfen, dass sie sich selbst wenn man alleine so in die Sauna geht, vielleicht findet man ja Sauna-Homies oder so.
Ja. Ja, okay, i in meinem Garten wäre das 'n bisschen gruselig, wenn dann auf einmal irgend 'n Fremder da sitzen würde. <laughs> Jetzt in so 'ner öffentlichen In 'ner öffentlichen Sauna bestimmt, ja klar.
Ja, dann nicht. Ne, so 'ne öffentliche Sauna dann natürlich. Ja. <chuckles> Also, ich weiß jetzt nicht, ob man da so Freunde findet, aber weil das ist ja auch so 'ne Situation, aber vielleicht ist es
Ja, wäre okay, ja. Die die Bedingungen sind 'n bisschen komisch, ne, ja? <laughs>
Ja, vielleicht einfach so generell vielleicht ist es ja cool da beim Schwimmen oder sowas vielleicht.